मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा यात्राएँ की हैं। और इसमें में से अधिकतर जो मैंने यात्राएँ की हैं उनकी जो योजना है वो अचानक से बनी। यानी कि अ, मुझे कभी आधा घंटा पहले पता चला कभी 1 घंटा पहले पता चला कि मुझे कहीं जाना है। अचानक से कहीं न कहीं मैंने अ, ट्रेन का टिकट लिया बस का टिकट लिया ऐसे जो मेरी यात्रा रहती है वो लेकिन यही चीज़ मेरे लिए समस्या बन जाती है। मैं जब यात्रा करता हूँ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव रहता है मुझे यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन यही पसंद कह सकते हैं अ, कहीं न कहीं मेरे लिए काफ़ी तनाव का कारण बन जाती है जब भी मैं अ, बंद जगह वाली चीज़ों में यात्रा करता हूँ जैसे आपने बस देखा होगा जिसमें सोने का अ, वो रहता है पूरा कि आप सो भी सकते हो उसमें बिस्तर बना होता है। तो ऐसी बसों में मुझे घुटन होने लग जाती है या जहाँ एसी चलती है या मेट्रो हो गया या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे यात्रा मैं कर रहा हूँ और वो बंद हो ट्रेन को छोड़ के ट्रेन में मुझे ये समस्याएँ नहीं होती रेलगाड़ी में कहीं न कहीं मैं बहुत आराम से यात्रा कर पाता हूँ। लेकिन इसको छोड़ के अगर मैं किसी भी दूसरे माध्यम में यात्रा के बैठता हूँ तो मेरे लिए वो कहीं न कहीं ऐसी बुरी स्थिति हो जाती है कि वो जितनी भी देर का सफ़र हो मेरे लिए उस सफ़र को उस यात्रा को गुज़ारना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही लगता है कि कभी उल्टी हो जाएगी, कभी लगेगा पेट बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा, कभी लगेगा मेरा सर फट जाएगा। यानी और, ये बहुत मुश्किल स्थिति है मेरे लिए और मैं समझ भी नहीं पाता कि आख़िरकार मैं इससे निकलूँ कैसे? कैसे मैं जो यात्रा है उस उसका आनंद ले पाऊँ? क्योंकि पहले जब मैं बचपन में यात्राएँ करता था तो मेरे को कभी ऐसी दिक्कत ही नहीं आई मैंने बहुत ज़्यादा यात्रा की है दूर से दूर और हर इलाके में मैं भारत के अधिकतर इलाकों में घूम चुका हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया 3-4 सालों से जब से मेरे साथ एक घटना हुई तब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया। जी।
अ, देखिए, ये समस्या जो आपकी है तो बहुत जल्दी इससे आप बाहर भी निकल जाएँगे क्योंकि आम बात है, कोई ऐसी समस्या नहीं होती है जिसका कोई हल ना निकले। और अपन मिलके बहुत ही अर अच्छे तरीके से और आराम से इसका हल निकाल सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, आप थोड़ा-सा ये बताएँगी कि कुछ प्रश्न है मेरे आपसे कि अ, ये जो आप यात्रा कर रहे हैं, तो क्या जब आप अकेले यात्रा करते हैं, तो तब आपको लगता है या समूह में यात्रा करते हैं जब आप, तब लगता है आपको ऐसा कुछ?
जी। तो जब अ, मैं अकेले यात्रा करता हूँ तब ऐसे जो डर है, जो ऐसी चीज़ें हैं वो मुझे डराती हैं। जब मैं समूह में यात्रा करता हूँ चाहे दोस्त के साथ, चाहे अपने परिवार के साथ, तब मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो कारण रहता है, मैं लगातार उनसे बातचीत करता रहता हूँ, जो मेरा डर है, मैं उसको भूल जाता हूँ। अ, और जब मैं अकेला रहता हूँ तो जो मेरा डर है कहीं न कहीं मेरे दिमाग में बार-बार वही बातें घूमती रहती हैं और ये एक मानसिक तनाव है कहीं न कहीं। मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, कहीं मैं उल्टी ना कर दूँ किसी के ऊपर, कहीं मैं बेहोश होके ना गिर जाऊँ, कहीं मेरे को चक्कर ना आ जाएँ। ऐसी चीज़ें बार-बार, बार-बार दिमाग में घूमती रहती हूँ और मैं इनको हटाने के लिए अ, कभी अ, अपना फ़ोन उठा लेता हूँ कि चलिए मैं उसमें अ, कुछ पिक्चर देख लेता हूँ या कुछ गाने सुन लेता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं, मैं अपना जो दिमाग है, वो उस तनाव से हटा ही नहीं पाता। एक तो मेरी योजनाएँ अचानक से बनती है कि मुझे थोड़ा सोचने-समझने का मौका नहीं मिलता ऊपर से फिर ये जो तनाव है, ये और ज़्यादा मुझे कहीं न कहीं मेरी जो यात्रा है उसको मुश्किल बना देता है। जब 3-4 साल पहले मेरे साथ एक घटना हुई, तो उसने मेरे इस तनाव को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया ना कि तब से ही मुझे समस्या होने लग गई वरना पहले मेरे साथ ऐसी कुछ समस्या नहीं थी। मैं किसी भी यात्रा को बहुत ज़्यादा आनंद के साथ पूरा करता था और मैं दूसरों को भी कहता था कि यात्रा करनी चाहिए लेकिन आज मेरे लिए ही एक डर बन चुका है। मैं कहीं भी यात्रा करने से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मैं दूसरों से कहता हूँ कि प्लीज़ मुझे अपने पास आप मत बुलाइए मैं नहीं आ पाऊँगा। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, नहीं बिल्कुल ये जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके साथ ये ये कुछ अ, समय पहले घटना घटी जिसकी वजह से आपको ये सारी दिक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। पहले बचपन में आपने बताया कि जब आप यात्रा करते थे तब उसमें बहुत सुखद अनुभव प्राप्त होता था आपको लेकिन जब से ये घटना आपके साथ घटी है, तो इ ये तब से होने लगा है आपके साथ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये ऐसी कौन-सी घटना थी कि जिसके बाद ये निरंतर बना हुआ है?
जी, तो दरअसल अ आज से 3-4 साल पहले मैं कहीं न कहीं ठंड का मौसम था, तो मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था लखनऊ, ठीक है। वहाँ पे अ, जो मेरे रिश्तेदार थे जब मुझे वहाँ से वापस दिल्ली आना था तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा खिला-पिला दिया। आपको पता है कि यात्रा के दौरान ज़्यादा, खाना नहीं चाहिए, ऊपर से उन्होंने मुझे राजमा खिला दिया और राजमा आपको पता है कि अ, कहीं न कहीं हमारे जो पेट है उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो जब मैं उसके तुरंत कह सकते हैं आधे घंटे बाद, मैं जाके बस में बैठ गया और बस में बैठने वाली सीट थी और काफ़ी उसमें जो जगह थी वो भी कम थी। ऐसे में मेरे जो पेट है उसपे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा मेरा पेट फूलता गया और मुझे उल्टी जैसा लगने लग गया। फिर मैंने उस और सर बहुत तेज़ दर्द होने लगा, मुझे लगा मेरा सर फट जाएगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई मेरे साथ था भी नहीं मैं अकेले यात्रा कर रहा था बहुत भयानक वाली स्थिति थी मेरे साथ। मैंने बस वाले से कहा कि अगर कोई लेटने की सीट है तो आप मुझे दे दीजिए मैं आपको और अधिक पैसे दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी तो कोई सीट नहीं है बस में खाली, अब मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मुझे कोई पन्नी दे दीजिए प्लास्टिक की ताकि अगर मुझे उल्टी जैसा लगे तो मैं उसमें कर सकूँ उन्होंने कहा कि वो भी ख़त्म है मेरे पास, तो कहीं न कहीं मेरे लिए बहुत और स्थिति खतरनाक हो गई। तो रात के 12-1 बजे के करीब अचानक से मैं थोड़ा नींद में था उसी वक्त मुझे बहुत तेज उल्टी हुई और सामने जो एक महिला बैठी थीं, उनके ऊपर थोड़ा जा के गिरी मेरे जो पूरे कपड़े थे वो भी खराब हो गए। और ये मेरे जीवन में पहली बार हुआ था कि कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो किसी तरह मैंने वो जो सफर है गुज़ारा, किसी तरह बहुत मुश्किल था वो पूरी रात का सफर मेरे लिए 10 दिन से कम का नहीं लग रहा था बहुत डरावनी-सी थी मेरे लिए वो। जी, मैंने कहीं न कहीं ड्राइवर के साथ बैठ के सफर किया ज़्यादातर ताकि उल्टी आए तो मैं बाहर अ, दरवाज़े से कर सकूँ क्योंकि एसी वाली बस थी वो बंद थी। तो तब से ही अब ये समस्याएँ जो है मैंने आपको बताईं ये मेरे साथ हो रही हैं जी उसी डर की वजह से, उसी मानसिक समस्या की वजह से। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओह हो! हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। तो ये आपको बस आपने जैसा कि बताया कि आपको ट्रेन में नहीं होता है और बंद अगर जैसे वो कार हो गई और आपने ये भी बताया कि जो बस होती हैं, स्लीपर वाली बस होती है जिसमें सोने का होता है। अच्छा अ, एक प्रश्न मेरा ये भी था आपसे कि जैसे आप वो बस का बता रहे थे कि वो बंद डब्बा होता है और आप उसमें जैसे लेटने के लिए बना होता तो क्या जब आप लेट के भी यात्रा करते हैं तो उस समय भी आपके साथ ऐसी समस्या होती है क्या? या सिर्फ़ बैठ के अगर आप यात्रा कर रहे हैं तब होती है?
बिल्कुल। जी, तो बैठ के तो मैं यात्रा बिल्कुल नहीं करना चाहता कि अगर मैंने अगर बैठ के यात्रा की तो मेरे लिए फिर-से वही स्थिति बन जाएगी कहीं न कहीं। लेकिन लेट के भी करता हूँ तो मेरा जो सर है वो बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, घूमने लग जाता है फिर यही लगता है कि उल्टी हो जाएगी। घबराहट-सी होने लग जाती है और ऐसा तब होता है कि वो जो एसी की हवा निकलने के लिए उन्होंने एक वो बना रखा होता है छेद-सा उसमें, एसी वेंट उससे जब हवा आके मुँह पे लगती है तो बहुत अजीब-सा लगता है उसी वक़्त मेरा सर जो है वो पकड़ लेता है, बहुत भयानक स्थिति कहीं न कहीं मेरे लिए बन जाती है और उसी वक्त फिर लगता है कि अब मैं ये सफर कैसे काटूँगा। ट्रेन में मेरे साथ इसलिए ये समस्या नहीं होती क्योंकि वहाँ थोड़ा खुल्ला-खुल्ला होता है और वहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एसी में ना जाके अ अ, कहीं न कहीं जो सामान्य डब्बे होते हैं उसमें जाऊँ स्लीपर वाले में उसमें मुझे इतनी दिक्कत नहीं है नहीं होती। अ, लेकिन बस में या बंद गाड़ी में कई बार तो ऐसा होता है कि मैं अगर मोटर साइकिल पे बैठता हूँ तो वहाँ भी लगेगा की मुझे उल्टी हो जाएगी, मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। अगर मैं कोई परीक्षा देने जाता हूँ या कह सकते हैं किसी ज़रूरी कार्य जैसे मैं किसी नए कार्य में शामिल होने के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ तब भी ऐसा होता है। जी।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, इ हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अ, देखिए, एक अ, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे से मैं आपकी ये सब समस्या को अच्छे से समझ चुका हूँ, गहराई तक समझ चुका हूँ कि आपके साथ अ, दरअसल समस्या क्या बनी हुई है, है ना? तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ इस पे कि सबसे पहली चीज़ें हैं, जो आप यात्रा कर रही थीं, तो इतनी मतलब जैसे यात्रा है, आप ना, तो थोड़ा गैप करें यात्राओं में। जल्दी-जल्दी यात्राएँ आप ना करें, ठीक है? एक योजना बनाएँ और समय-समय पे, अगर आप जल्दी-जल्दी यात्रा कर रहे हैं, तो थोड़ा मतलब उसमें गैप दीजिए। ठीक है? साथ ही साथ, कहीं न कहीं जो है, आप अपनी प्राथमिकताएँ तय कीजिए कि कहाँ आपको ज़्यादा जाना ज़रूरी है। जैसे आपने बताया भी था कि अ, कोई मुझे बुलाता भी है, तो आपने उनको मना कर दिया कि "मेरे को मत बुलाओ, मेरे साथ ऐसी-ऐसी समस्या है।" ठीक है? तो आप क प्राथमिकताएँ तय करें कि आपको जहाँ ज़्यादा जाना ज़रूरी है या जहाँ आपके ना जाने से आपका काम रुक रहा है, आप वहाँ जाएँ। अनावश्यक रूप से आप यात्राएँ ना करें और अगर कर भी रहे हैं, तो आप ऐसे यात्रा करें, जो आपको आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है। जैसे कि आपने कहा कि अगर बैठ के आप यात्रा करेंगे, तो आपके साथ और ज़्यादा दिक्कत का सामना होगा, जबकि अगर बस-वस में भी आप अगर आराम करते हुए, लेट की यात्रा करते हैं, तो उससे आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ रहता है, आराम मिलता है आपको।
जी। जी।
ठीक है। अब आपको क्या करें कि देखिए, तनाव वाली बिल्कुल भी कोई स्थिति नहीं है। यात्रा है, यात्रा को आराम से एन्जॉय करें और कहीं न कहीं, जैसे पहले आप करते थे, ये तो ठीक है। आपने जैसे बताया कि आपके साथ एक घटना घटित हुई, तो पहले जैसे करते थे, वही दिमाग में आप अपने रखें। कहीं कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने दिनचर्या में थोड़ा-सा योग को शामिल करें। जब आप योग को शामिल करेंगे, थोड़ा-सा अनुलोम-विलोम करें, तो उससे क्या होगी कि अ, साँस वग़ैरह से, एँ इससे रिलेटेड जो भी दिक्कत है ना आपको, वो कहीं न कहीं दूर होंगी आपकी और जो आप योग करेंगे, उससे कहीं न कहीं आपका दिमाग जो है ना, उलझा रहता है, चलता रहता है दिमाग ना, उससे कहीं न कहीं दिमाग में आपको शांति मिलेगी। ठीक है? अनावश्यक यात्राएँ जो हैं, उनको रद्द करने की कोशिश करें, कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वहाँ आप ना जाएँ और जहाँ जिस चीज़ की प्राथमिकता है, वहीं की ही सिर्फ़ आप यात्रा करें। ठीक है? अब क्या करना है आपको, कि अनावश्यक वाली यात्रा को तो बिल्कुल आप छोड़ दें और जहाँ प्राथमिकता के आधार पे आपको आगे बढ़ना है, आपके जाने से कोई कार्य रुक रहा है, कहीं काम में बाधा आ रही है, वहाँ आप ज़रूर जाएँ, जहाँ आपका आवश्यक हो। ठीक है? तो आप ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को और ध्यान, दिनचर्या में थोड़ा-सा अगर आप शामिल करेंगे इन सब चीज़ों को ना, तो आपको मानसिक भी सुकून मिलेगा और जो ये कहीं न कहीं आपको बंद गाड़ी में उल्टी वग़ैरह हो रही, इससे भी कहीं न कहीं आपको राहत आएगी। यही मेरी आपसे सलाह है और यात्राओं को जो आवश्यक है, उन्हीं यात्राओं को आप करें, बाकी अनावश्यक यात्रा करने से बचें।
जी। जी। जी। कहीं न कहीं आपने जो मुझे सलाह दी है, जो अ, मैं यात्राएँ करता हूँ और उसमें जो मेरे ऊपर तनाव बना रहता है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल स्थिति थी। लेकिन कहीं न कहीं, आपने जो सलाह दी और एक योजना तरीके से मुझे चीज़ों को बताया, तो अब मुझे बहुत आसान लगने लग गया है, और मैं आपकी बातों पे बहुत अच्छी तरह से अमल करूँगा, ताकि मुझे ये अ, दिक्कत ना आए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सलाह देने के लिए।
बिल्कुल, हम आपके लिए बिल्कुल बने हुए हैं और आपकी अ, जो समस्याएँ हैं, उसी के लिए हम यहाँ पे बने हुए हैं और मुझे लगता है कि आप इससे जल्दी ही बाहर आ जाएँगे, मेरी सलाह से। धन्यवाद।